Hum, sim. É, e bom que você está com já com essa mentalidade, né, de começar e está sendo bem, eh, certa sobre a realidade, né, que realmente, se você não tem muito tempo, não adianta também você querer fazer algo muito mirabolante que você não vai conseguir levar isso na sua rotina de estudante atualmente, né. Então isso que você está falando mesmo, de adaptar ali, para o que você pode, que é ali, 10, 15 minutos, também vai funcionar super, o importante é, realmente, você fazer alguma coisa, né, não ficar completamente parada. E realmen no YouTube tem várias vídeo videoaulas, né, de treinos que são curtos assim, e que e são mais intensidade.
Uhum. Exato, uhum. Uhum. Exatamente. Sim, sim. E aí eu posso até ver alguns treinos variados, né, "ai, hoje eu quero fazer perna", eu vou e vejo algum treino para perna. Aí no outro dia eu faço braço, né, eu posso fazer esse mix, digamos assim, né, dos exercícios.
Uhum. Sim, com certeza. E o importante é que você vai estar, né, se movimentando ali, fazendo exercício físico que é bom para para o seu corpo, mas também para sua mente, né, ainda mais quando você estiver de volta na faculdade, e você tiver ali, talvez estressada, ansiosa com as aulas, com as provas, e aí você vai ter também aquele tempo do exercício físico, que também vai te acalmar um pouco, né, então é bom também você criar esse hábito.
Uhum. Sim, é verdade, e isso é muito bom. Foi isso que eu fiz um pouco durante o meu período de provas, ali, em julho. Quando eu estava muito estressada, eu pegava e saía para correr um pouco. Mas é aquilo, estava verão, né, estava bem quente, então é mais fácil, você tem mais vontade de sair. Agora realmente, no inverno já fica bem mais difícil, tanto que eu cogitei começar uma academia que fica há uns 20 minutos aqui de casa, mas aí eu logo pensei assim: "Poxa, eu agora pensar de sair de casa no inverno, caminhar 20 minutos na chuva, no vento, fazer, voltar", eu acho que tem que ter assim muita vontade, né.
Sim.